ओहो, गाना।
जी, हुँ।
अ, म मुझे लगता है कि एक वही जो सबसे ज़्यादा गाना देखिए चलता है, क्योंकि अभी ऐसा कोई जीवन में आया नहीं है तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा अ, मुझे लगता है इस ब इस अ, म माहौल में सबसे ज़्यादा फिट वही बैठेगा कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और अ, ब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में देखिए बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नहीं हैं। मतलब एक होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अ, ब एक्सट्रीम फिल्टरिंग लगाकर के सोचते हैं, हाँ, ये ये ये ये ये ये ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, मेरा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ। मुझे लगता है कि मुझे शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्योंकि मुझे खुद से मुझे पता नहीं कितना सही है, लेकिन मुझे खुद से ऐसा लगता है कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लगता है ज़िंदगी में मुझे चाहिए, समवन हू कैन यू नो होल्ड आपके इमोशंस जब आप उस दौर से होते हैं या जब आप उस दौर में होते हैं तो कुछ नहीं चाहिए होता है व्यक्ति को। सिर्फ़ ये चाहिए होता है कि कोई बस साथ में हो, कोई पास में बैठा हो, बस सुन रहा हो बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ चाहिए होता है, तो मैं सिर्फ़ उतना ही सीक करता हूँ। मेरी कोई भी वो होती है ना हाइपर रियलिस्टिक कि अरे, इतनी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे को ऐसा कोई भी देखिए मेरे फिल्टर्स नहीं हैं, क्राइटीरियाज़ नहीं हैं।
जी। <laughs> हुँ। हाँ, अभी के लिए तो यही है। जी, जी, जी। हुँ। उ, हुँ। बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। हुँ। जी, देखिए ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, अ, जहाँ रिश्तों की बात आती है अ, ये सोशल मीडिया तो है नहीं कि फिल्टर लगा कर के आप फ़ोटो पोस्ट कर दें उसके ऊपर है ना? अ, ह हकीकत जो होती है वो ज़िंदगी में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मुखौटे बहुत देर तक चल नहीं पाते हैं और जहाँ रिश्तों की बात आती है वहाँ पर आपको अपने असली चेहरे ही दिखाने होते हैं, तभी देखिए कोई रिश्ता जो है वो लंबा चल सकता है। ये बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी बात है आपकी, तो देखिए जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो उम्मीदें हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन होता है ना कहीं न कहीं हमारी किसी भी चीज़ को लेकर के एक अवधारणा होती है, एक सोच होती है, एक कल्पना होती है, परसेप्शन कह सकते हैं। अ, या मतलब इन जनरल भी अगर पूछे तो सबकी अलग-अलग चीज़ों को लेकर के अलग-अलग परिभाषाएँ हो सकती हैं। आपके अनुसार जो एक मोहब्बत है, जो प्यार है, जो अपनापन जिसे हम कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है आपके हिसाब से?
उ, जी, बिल्कुल। <chuckles> हुँ, जी। सही बात। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।